Mmm, awalnya itu dari t mulut ke mulut. Jadi si oknum itu kayak menceritakan jeleknya aku ke orang-orang, tapi enggak sesuai dengan fakta. Nah orang yang diceritainnya itu enggak percaya karena aku dari awal masuk sampai sekarang, aku cuma diam-diam doang gitu, Kak. Kayak ditawarin makanan atau minuman, kayak misalnya baru dari liburan ke mana-mana gitu aku enggak pernah ngambil atau enggak pernah terlalu terbuka gitu sama temen-temen. Jadi temen-temen kantor aku yang satu divisi sama aku, itu kayak enggak percaya aku kayak gitu. Jadi ada salah satu orang yang ngasih tahu ke supervisor. Kayak gitu sih long story short-nya, Kak, gitu.
Mmm mmm, oke. Mhm. Iya. Mhm mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Oh. Jadi bukan kamu yang ngasih tahu yah?
Bukan. Aku pun baru tahu waktu supervisornya itu manggil aku sama dia, dan pun aku juga enggak tahu nama dia sebenarnya, Kak. <chuckles>
Oh. Halah. Selama ini kamu kerja enggak tahu nama dia. <chuckles>
Iya enggak tahu aku, Kak, saking bodo amatnya aku dengan sekitaran yang kerjaan gitu.